Come ascoltavi musica prima della piattaforma di Spotify: canali tv, radio, cd, mp3, raccontami un po'.
Guarda prima di Spotify era un po' un mix anche se in realtà, mhmm, devo dire che io sono sono un po' contro Spotify, quindi magari ho sempre teso ad ascoltare più tramite Youtube, no. Anche se, ancora prima dell'avvento di Youtube, ehm, quando proprio quando ero ancora bambino, ragazzino, ehm, passava la musica su MTV, no, che era questo mi che tuttora è, suppongo, questo canale, ehm, che era esclusivamente dedicato alla musica poi col passare degli anni, no, hanno cominciato ad agg
C'è un canale TV che magari facevano uscire le aspettavi proprio il venerdì, magari, che facevano uscire le nuove hit da ascoltare. Cer
Esatto, esatto. Le Top 20 o le Top Top 10 insomma, ehm, un po' quello che quello che c'era e quindi era interessante, no, perché magari, ehm, una volta che poi conoscevi quella canzone ti faceva piacere sentirla, no, in in TV e ogni tanto magari buttare anche un occhio su sul video che fa faceva sempre piacere, no?
Certo, così aveva era a comunque un comunque un argomento di conversazione per far vedere comunque che eri sul pezzo, magari con gli amici, che comunque seguivi il canale giusto per ascoltare la musica, magari, anche internazionale, soprattutto. Perché ai tempi, ehm, quando parlavi di musica internazionale magari di rap o hip hop già facevi la tua la tua figura.
Sì. Mh-mh. Esatto, esatto. Ma, infatti, ehm, cioè secondo me, mhmm, si è perso un po' anche con Spotify, con l'utilizzo di Spotify, che magari propina delle delle playlist di ehm, mix di di artisti, no, quindi forse adesso c'è un po' meno la la cosa di ascoltare degli album che prima che secondo me, ehm, io facendo musica, comunque, ehm, essendo amante di musica in primis, ehm, a me è sempre piaciuto ascoltare gli album. Magari li ehm, scoprivo degli artisti tramite MTV, oppure in radio cosa che ehm, magari MTV no perché comunque la la televisione ormai non la guardo più, però quando mi capita di andare in auto e di ascoltare la radio sento qualche artista particolare.
Cer Più che al io o con vinili o cassette, mhmm, più che altro potevi scoprire qualcosa di nicchia, perché comunque su questi canali sempre quelli un po' commerciali.
Sì. Commerciali, assolutamente. Sì, sì infatti
Es Un pò di di fa di facciata. Magari sono canzoni molto più belle che hanno fatto gli stessi artisti magari anni prima che puoi ascoltare su videocassette o vinili, e invece in TV passa solo quella che, appunto, è diventata più famosa.
Mh-mh. Esatto, esatto. Infatti, ehm, ti dirò, in ehm, le ehm, le stazioni radio a me piacciono quelle un po' particolari, come dire, no, magari quelle un po' meno ascoltate proprio per questo motivo, perché a volte ci sono delle mhmm, come posso dire delle ehm, dei programmi, no, radio che, ehm, portano delle canzoni, ehm, di una certa epoca, di un certo periodo quindi oppure di un certo genere, no, quindi sono un po' popolari.
Certo. Anche perché, ehm, appunto, c'è nel genere perché, uhm, le persone si rispecchiano molto nella musica, quindi magari il tuo genere non passava su MTV, quindi non potevi, ehm, avere una personalità, magari, differente di quella perché appunto se la soc la società ascoltava MTV q tu devi ascoltare per forza quello, invece se ascoltavi un po' musica alternativa che trovavi su altre canali eri già un po' al di fuori della della società.
Mh-mh. Eh, sì. Infatti, poi mi ricordo, ehm, i il passaggio da dalle scuole elementari alle scuole medie in cui praticamente mhmm, no in re in realtà era un forse un po' un po' dopo, comunque c'era stato un periodo in cui io, ehm, ero passato da MTV che poi aveva cominciato a proporre anche dei programmi televisivi che non c'entravano nulla con la musica. E
Sì, con l'origine del del programma non c'entrava nie
Esatto, e da lì ero passato a YouTube. Ehm, perché poi c'era e tuttora c'è, no, la la facoltà, la libertà di, ehm, poter ascoltare qualsiasi genere musicale que o anche qualsiasi video che si, ehm, voglia guardare. Quindi per me poi è stata una bellissima scoperta YouTube, no, quindi mi permetteva
E prima di YouTube eri un ragazzo che, appunto, aveva l'Mp3, faceva CD masterizzati per gli amici che magari avevi qualche programma un po' più forte come eMule queste cose qua, oppure non eri oka
Sì. In realtà sì, sì, sì assolutamente. A me piaceva, ehm, masterizzare dei dei CD facendo ehm, delle delle playlist uniche, no, poi, ehm, sai, ehm, eh, quando si, ehm, prendeva il il il loro prendevano il loro tempo i software per masterizzare, no, appunto, ehm, incidere come dire le le canzoni sul sul disco, ehm, era era un processo anche molto, molto soddisfacente no. Perché comunque
Sì, perché non vedevi l'ora che finisse. Sai quante u anche io voglio farla ascoltare magari a un mio amico, oppure, anche come regalo io s magari a lui piaceva questa tipologia di musica la scaricavo, perché magari ero un po' più pratico, lo masterizzavo e glielo regalavo. Quindi an
Mh-mh. Esatto. Anche quello sì. Era una cosa che, ehm, spesso facevano, almeno dalle mie parti, soprattutto le le ragazze come, ehm, regalo di Natale, compleanno, così si si scambiavano i i CD che masterizzavano magari con i brani delle boy band, tipo i Blue, o queste cose qui, no. E quindi insomma a almeno mia sorella mi ricordo che, ehm, faceva faceva questo tipo di cose che ehm, e anche per scambio così, si scambiavano i CD magari, ehm, che che si regalavano l'un l'altra, no, le le compagne di classe.
Era anche un Ah, oka <chuckles> sì. <chuckles> Certo. Oppure le dediche, le playlist dedicate all'amore, sai magari c'era la ragazzina che che ti piaceva la magari la potevi magari andavi nella radio del paese, della città che ti dava la possibilità di incidere qualcosa, ehm, e poi tu lo masterizzavi, glielo davi, quindi era proprio un'altra cosa. Invece adesso ti dedico una canzone, però è fatta da qualcun altro, schiacci play su Spotify, si perde un po' tutto quel procedimento di prima.
Sì, esatto. <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Esatto. Ma anche, mhmm, nella scoperta, no, della della musica stessa perché io mi ricordo, ehm, che, ehm, ecco una cosa particolare che mi piaceva quando, ehm, ancora io ce l'ho la TV in casa, no, però magari la guardo, mhmm, poco, estremamente poco se si può dire così. E quando la guardavo di più, quando ero magari alle scuole medie, liceo, mi ricordo che passavano delle pubblicità con delle canzoni fighissime, no, e quindi, mhmm, io per, ehm, trovare ehm, cercare di trovare queste queste canzoni che fossero strumentali o non, ehm, cosa facevo: andavo su YouTube, facevo una ricerca, dicevo che ne so: "Spot pubblicità, ehm, mhmm, Tizio Caio." Oppure: "Spot pubblicità, ehm, Heineken." Per dire. E poi, mhmm, non è che la trovavo subito, magari dovevo fare, uhm, quelle 2, 3 ricerche, a volte ci mettevo addirittura dei mesi prima di trovare delle canzoni, no?
Mh. Sì. E le ritrova Sì. Esatto. Cioè, era molto soddisfacente tan cioè era molto, molto bello, e appunto la percepivi quella canzone anche in un modo migliore. Nel senso, io cioè ci tengo, c'ho proprio una canzone che voglio sentire perché magari mi rappresenti qualcosa o racconta qualcosa della mia vita. Oppure, semplicemente, che mi piace ballarla o piacerà a in un mio amico ed è molto più importante appunto cercarla così. Invece al giorno d'oggi, appunto, con Spotify è molto più semplice, oppure anche Shazam quindi cioè fai entrambe. Fai Shazam te la cerca lui; la scarichi poi direttamente a Spotify, e si perde un po' la
Sì. Mh-mh. Sì. Esat Mh-mh. Sì. È vero che c'è che nel senso c'era più il piacere della scoperta anche perché, chiaramente, ehm, io alcune canzoni le ho ehm, ci ho messo addirittura degli anni per per trovarle e mhmm, e poi, ehm, voglio dire magari ritornavano in qualche modo e poi da un lato se, ehm
la cosa. <clears throat> Certo, anche perché non c'erano i mhmm, anche perché non c'erano i mezzi, comunque. Cioè tu uno non ci pensa neanche a poter cercare una canzone in TV quindi veramente ci voleva del tempo e del lavoro.
Esatto. Sì. Esatto. Assolutamente. E questo rendeva anche poi, ehm, l'ascolto di di quel brano eventualmente che si trovava, no, ehm, lo rendeva più, uhm, più interessante, no. Anche perché magari ci mettevi 2 mesi, no, per dire a trovare quel quel brano e poi te te lo ascoltavi almeno per 2 mesi se non se poi ti piaceva chiaramente cioè io ci sono ancora dei brani che
Sì, ripetutamente finché non non lo imparavi a memoria quasi.
Esatto, esatto, finché magari, ehm, non non hai desiderio di di ascoltare altro, no, anche giustamente.
Certo. Ma invece, uhm, secondo te attualmente come, questo Spotify, ha migliorato o peggiorato il modo di, ehm, ascoltare la mhmm, la musica; nel senso, prima appunto andavi negozi di dischi con gli amici, cercava quello che vi piaceva, lo ascoltavate in un vinile quindi tutti insieme invece adesso, io personalmente, posso andar su Spotify e cercare una musica per me mi metto le cuffiette e mi isolo.
Mh. Eh, ehm, secondo me come dici effettivamente con Spotify, no, così come è con tutta la ehm, diciamo l'evoluzione della tecnologia, si è perso l'aspetto di condivisione e sociale. Poi non è che si è perso completamente, perché chiaramente, ehm
No, però se è editato in modo digitale quindi, mhmm, un po' più se anche a distanza si può fare sì, però non è come appunto scambiarsi i vinili, magari quelli un po' usati, un po' giallini, vecchi che dici: "Questo lo custodisco da anni e voglio fartelo ascoltare a te perché sei una persona speciale." Invece ti dico: "Cerca su Spotify." Ti condivido il link, cioè <tsk> secondo me, ehm, s'è un po' persa, sì, questa cosa, atmosfera, romanticismo, ehm, il modo di so di socializzare comunque e anche la musica.
Esatto, esatto, quindi Mh-mh. Esatto. Mh-mh. Sì. Sì assolutamente infatti se prima cioè almeno nella mia città ci sono ancora, per fortuna, dei, ehm, pochi ma buoni negozi di di dischi, vinili, vendono anche appunto, uhm, i giradischi, no, ehm, e quindi
Cioè tu non lo frequenti, questo questo negozio?
Ma io, ehm, purtroppo per impegni vari, lavoro e tutto quanto, faccio fatica a frequentarlo, però mi ricordo che, mhmm, quando ehm, anche fino a qualche anno fa, ehm, lo frequentavo un po' più spesso e comunque vedevo che magari la la gente si si conosceva anche sul posto; uhm, personalmente non non ho mai conosciu cioè, non ho mai cominciato a frequentare qualcuno che si fosse in amicizia o altro, ehm, i tramite quel posto lì, però effettivamente, ehm, sai alla fine la la musica, è come tutta l'arte, è bella perché può essere condivisa, no, e quindi in questi ambienti.
Assolutamente. Ma magari appunto andavi con gli amici e in questo negozio c'era anche possibilità di suonare qualcosa, quindi suonavi sul momento ed era anche visto che, se non sbaglio, mi hai detto che tu fai musica, sei appassionato di musica.
Sì. Ehm, sì forse più che nei negozi di vinili magari a quel punto andavo c'é un negozio molto grande e famoso, diciamo, nella nella città in cui sto io, ehm, che è un negozio s mhmm, s mhmm, nello specifico di strumenti musicali, no, e quindi, ehm, m magari se
Magari metteva N okay che magari c'ha principalmente strumenti musicali ma anche qualche CD o vinile comunque, però, giusto per avere un po' di tutto.
Esa sì. Sì, sì esatto quindi, ehm, di e dipende un po' dal mhmm, diciamo da da da quello che volevo fare con con gli amici perché poi, voglio dire, magari il negozio di dischi o i negozi di dischi erano più nel nel centro della città, quindi era più facile anche, ehm, raggiungerli, no, farsi un giretto fare scoprire della musica insieme come dire, no?
Certo, cer Ma e invece qual è stata la tua, uhm, passami il termine, evoluzione? Cioè, nel senso, im fino ad arrivare a Spotify o YouTube. Prima come ascoltavi musica, come la cercavi? Ehm, uhm, chiedevi ad amici? Avevi il tuo negozio di fiducia? La radio di fiducia?
Mh-mh. Allora, ehm, beh, dev
Magari finivi scuola, correvi a casa perché c'era la radio da ascoltare, cioè, mhmm, queste cose qua.
Mh-mh. Guarda io mi ricordo che, ehm, alle scuole medie cominciai ad utilizzare l'MP4 se non sbaglio, o l'MP3 scusami, ehm, che praticamente, ehm, io lo collegavo a e era proprio una chiavetta USB e non era altro che una chiavetta USB quella che avevo io, con, ehm, il jack e quindi, ehm, l'inserimento per le cuffie e, ehm, un un piccolo schermo che ti diceva quale canzone e quale artista stava passando in quel momento, no, e poi i vari tasti per mettere in pausa, stop, quindi era un po' come un lettore
Mh. Sì. Quindi era già una cosa un po' più digitale, più o meno.
Sì e poi questo è stato chiaramente dopo il lettore CD portatile, che non so se te lo ricordi probabilmente ehm, ma immagino che abbiamo più o meno un'età simile quindi, ehm, c'era poi questo lettore CD che potevi portarti e leggeva proprio
Sì, sì, quello rotondo che giravi poi il disco, magari.
Esatto, esatto era un po' scomodo per per certi versi però
Oka Sì è un po' ingombrante, poi pian piano, con l'avanzamento degli anni, si è diventare più minuscolo come magari l'iPod nano della Apple, che era piccolissimo, però ci stava un mondo un mondo dien dentro.
Esa Esa Bellissimo quando Eh, sì cioè que il l'iPod nano nano o non, comunque erano una rivoluzione, no, sia dal punto di vista, ehm, tecnologico come dire ma anche di design, di no, come dire quindi quando un uno dei miei compagni mi mostrò questo questo dispositivo io avevo ehm, mi mi brillavano mi si m illuminavano gli occhi, no, come dire, quindi bei ricor
Qua è possibile, cioè, tutto quello che cercavo, tutto quello che ho è lì dentro, che posso ascoltare tutte le mie canzoni preferite oppure, non mi ricordo, se potevi mettere qualche mixtape che avevi fatto tu, oppure qualcosa di non originale.
Mh-mh. Ma ehm, sì v a avevo con eMule magari mi capitava di scaricare le canzoni mentre facevo un po' una pappardella di <chuckles> di artisti, di musiche, di vari generi e poi, ehm, me lo ascoltavo così.
E la mettevi poi su questa qua. Perfetto. Ti ringrazio mille per, mhmm, la condivisione di questo bellissimo pensiero e speriamo di risentirci.
Guarda grazie a te per avermi fatto queste domande. È stato un piacere parlare di questo argomento e, per ora, ti saluto. A presto.